जी, एक बात है जो है तो बड़ी छोटी ही, लेकिन मुझे काफ़ी गहराई से जो है वो उलझन में डाल देती है। दरअसल बात ऐसी है कि जब भी कोई मेरी तारीफ़ करता है, चाहे काम को लेकर हो या मेरे व्यावहारिक स्वभाव को लेकर हो, तो मैं बड़ा ही असहज-सा हो जाता हूँ मुझे अ, समझ नहीं आता है कि इस पर मैं कैसे कह लीजिए कि प्रतिक्रिया करूँ। मतलब सामने से कोई अच्छा भी अगर कह रहा होता है तो मेरे अंदर एक अजीब-सी बेचैनी-सी अ, शुरू हो जाती है, बड़ी थोड़ी-सी कह लीजिए लेकिन हल्की-सी उस बेचैनी को मैं देख सकता हूँ। मैं तुरंत अ, बात बदलने की कोशिश करने लगता हूँ या सिर्फ़ हँसकर टाल देता हूँ एक मुस्कान के साथ में, या फिर कह देता हूँ कि नहीं अरे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया से मैं देखता हूँ कि सामने वाले के जो चेहरे पर भी थोड़ा-सा असहजता प्रकट होती है और उनको भी ऐसा लगता है कि ये किस तरीके की प्रतिक्रिया है हम तो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो कि मुझे भी बाद में जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो बड़ा ही अजीब लगता है और सोचता हूँ कि इस पर एक सहज तरीके से मैं प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर पाता हूँ? मैं इतना असहज क्यों हो जाता हूँ और बात क्यों पलटने की बार-बार कोशिश करता हूँ? तो इसके बारे में लगातार मैं सोच-समझने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को सहजता के साथ में आप कैसे स्वीकार कर सकें और सहज प्रतिक्रिया कैसे कर सकें? तो उसके लिए आपसे मैं सलाह-मशवरा चाहूँगा कि आप मुझे समझने की कोशिश करें, मेरी इस बात को थोड़ा-सा गहराई से जानने की कोशिश करें, कुछ सवाल अगर आपको लगते हों मुझसे पूछना ज़रूरी हैं तो मैं बेशक उनका जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। तो ताकि मैं ये इस चीज़ से जो है, इस असहजता को जो है मैं सहज तरीके से ठीक कर पाऊँ।
जी बिल्कुल अ, मैं आपकी समस्या समझ पा रहा हूँ। कई बार कई लोगों के साथ ये समस्या होती है कि जब उनकी कोई बहुत तारीफ़ कर दे तो वो बहुत असहज हो जाते हैं उस स्थिति में। बिल्कुल, मैं आपसे कुछ सवाल ज़रूर जानना चाहूँगा ताकि मैं आपकी अच्छी तरह से सहायता कर सकूँ। जैसा आपने बताया आपके काम और व्यवहार पर जब आपकी तारीफें होती हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो क्या इसके अलावा और भी अ, कुछ कोई और विषय हैं जिन पर जब आप जिसको लेकर जब आपकी तारीफ़ की जाती है तो आप थोड़ा संकोच में आ जाते हैं या थोड़ा आप असहज महसूस करते हैं उस बारे में थोड़ा बताइए?
जी। हाँ, हाँ। जी हाँ, मैं आपको उदाहरण के साथ मैं ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अ, अभी पिछले हफ़्ते की ही बात है, कुछ दिनों पहले की बात है कि अ, व्यावसायिक काम से मैं एक कार्यक्रम में था और वहाँ पर हमको उसको सँभालने की ज़िम्मेदारी मिली थी। तो अ, काम जो था अ, बड़ा ही मुश्किल था थोड़ा सँभालना, लेकिन हम लोगों ने सँभाल लिया था। तो उसके बाद में जब उसकी उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे उस कार्यक्रम के बारे में तो मेरे एक वरिष्ठ हैं, उन्होंने सबके सामने कहा कि ये इसने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सँभाला, कहाँ से क्या करना चाहिए था, एक मतलब एक झटके में इसने बिना विलंब के वो चीज़ कर दी। तो उस पल सब लोग मेरी तरफ़ देख रहे थे, मेरी तारीफ़ कर रहे थे और मुझे बधाई भी दे रहे थे। मुझे लगा जैसे अ, उस समय जो मेरे साथ में प्रतिक्रिया हुई, जो मैं प्रतिक्रिया कर रहा था अ, शारीरिक तौर पर तो ऐसा हुआ कि मैं बड़ा ही सख़्त हो गया था, चेहरे पर मुस्कान थी मेरे, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन अ, जब वो अस असहजता आ जाती है तो उस दौरान मेरे साथ में शारीरिक तौर पर तो ये हो जाता है कि थोड़ी-सी जकड़न सी महसूस होने लगती है, मैं एकदम ही थोड़ा-सा बेचैन-सा अपने को पाता हूँ और लेकिन अंदर से मेरा मन कह रहा होता है कि बस ये पल जो है, अब जल्दी से निकल जाए, खत्म हो जाए और मैं ऐसे मुझे सब लोग ना देखें, ना घूरें तो ही अच्छा है और मैंने तुरंत कहा कि नहीं-नहीं सब लोग अ, टीम की वज़ह से हो गया है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है और मैंने उस बात को बड़ी ही निरसता के साथ में कह लीजिए कि दबा दिया और एक बनावटी जो मुस्कान होती है, वो ओढ़ ली थी। घर आकर भी मैं जो है फिर जब महसूस करता हूँ, तो यही बात मेरे दिमाग में बार-बार घूम रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लगा कि क्या मैंने ज़्यादा ही क्रेडिट ले लिया या क्या लोग ये सोचने लगेंगे कि खुद को मैं बड़ा समझ रहा हूँ या मैं अ, थोड़ा-सा कह लीजिए कि अहमी किस्म का व्यक्ति हो गया हूँ या घमंडी हो गया। तो इस तरीके के विचार मेरे मन में कौंधने ने लगे बार-बार और यही मुझे परेशान कर रहे थे घर आकर भी। तो लगातार इन पर सोच-विचार जो है, वो अधिकतर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा और असहजता जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और अगली बार जो है फिर जब ऐसी स्थिति बनती है, तो मैं उसको वो वो जो है जो प्रतिक्रिया रहती है, उससे मैं खुद भी खुश नहीं हूँ, जो मैं खुद करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, तो ये चीज़ बड़ी ही परेशान करने वाली है।
जी। जी। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपकी स्थिति समझ पा रहा हूँ। अ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि चूँकि वो आपके वरिष्ठ थे और आप एक सभा में मौजूद थे तो आपकी सब के बीच में तारीफ़ हुई तो उसने कहीं न कहीं आपको असहज कर दिया। तो क्या ऐसा कुछ है कि आप सिर्फ़ अ, बाहर वालों की तारीफ़ों से असहज होते हैं और घर वालों की तारीफ़ों या जो आपके निकट हैं उनकी तारीफ़ें आपको इतना असहज नहीं करती? या आपको व्यक्तिगत रूप से कोई आपकी तारीफ़ करे तो भी आप आप उतना असहज नहीं होते, अगर कुछ ऐसा है तो ये भी बताएँ थोड़ा?
जी। हाँ। जी, बिल्कुल, जिनके साथ में मैं सहज हूँ जैसे कि अ, जो मेरे अ, सहकर्मी हैं। उनके साथ भी मतलब तारीफ़ के साथ में तो विशेषकर पे मैं ये महसूस करता हूँ, खासकर अगर परिवार वालों को छोड़ दे तो। माता-पिता या भाई-बहन को छोड़ दें तो उनकी तारीफ़ तो मैं अ, मुझे शायद मुझे अ, सुनना अ, ना सुनना भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अ, एक सहजता है बचपन से देखते आए हैं तो शायद वो चीज़, इतनी घर नहीं करती है अंदर लेकिन हाँ, बाहर जब होता हूँ मैं, दोस्तों की भी प्रतिक्रिया मुझे थोड़ी-सी असहज कर देती है ख़ासकर तारीफ के मामले में तो। और अ, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊँ तो, मुझे शर्म ज़्यादा महसूस होती है और साथ में थोड़ा-सा डर भी अ, लगता है जब मैं बाहर देखता हूँ या अपने दोस्तों के बीच में या कोई अनजान व्यक्ति भी जब तारीफ़ कर देते हैं, तो डर का एहसास तो होता ही है और डर इस बात का कि अगर अगली बार मैं वैसा नहीं कर पाया तो कैसा होगा? लोगों की उम्मीद जो है मुझसे बढ़ जाएँगी भाई, और फिर अगर मैं उस स्तर पर नहीं रहा, तो निराशा जो है और ज़्यादा होगी। तो इस तरीके के जो नकारात्मक विचार है मुझे घर से बाहर ही जब तारीफ़ मिलती है, तो इस तरीके के विचार जो है लगातार मुझे महसूस होते हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में हों, चाहे मेरे व्यवहार के सिलसिले में हों, चाहे व्यक्तिगत तौर पर हों, मेरे चरित्र को लेकर भी हों। कभी-कभी तो ऐसा भी लगता है कि तारीफ़ जो है मेरे ऊपर एक
जी।
बड़ा जो हैं कह लीजिए मैं कैसे कहूँ इस चीज़ को बोझ डाल देती हैं और अ, जब मुझे उ उसे हर बार साबित करना होता है, तो कहीं न कहीं इस चीज़ का जो बोझ है, वो मेरे लिए बहुत भारी पड़ता है और वो मेरी प्रकृति के हिसाब से जो है मुझे ठीक नहीं लगता है। हालाँकि ये चीज़ बड़ी ही ग़लत है जो मैं अ अ, अगर मैं सोचूँ तो मुझे लगता है कि मैंने विचार कर-कर के ही ज़्यादा इसको बड़ा बना लिया है और कहीं न कहीं ये चीज़ सत्य नहीं है। मैं इसको अपने ही किसी चश्मे से देख रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ और उसी की समझ चाहता हूँ की ये चीज़ जो है अ, जल्द से जल्द अब मैं इस पे काम करना शुरू करूँ और निकालूँ इसको अपने अंदर से।
जी। जी, बिल्कुल ये अ, ये वाक़ई बहुत ज़रूरी भी है कि आप ऐसी स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहें, ख़ासकर सहज प्रतिक्रियाओं के साथ। अ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा जैसा आपने कहा कि कई बार आपको अपेक्षाओं का बोझ आपको सताने लगता है इसलिए आप तारीफ़ों से थोड़ा दूर भागते हैं। क्या इसके पीछे ये भी कारण है कि अ, कहीं न कहीं आप में आत्मविश्वास की कमी है या आप ख़ुद को किसी मामले में कमतर आंकते हैं? या एक किसी तरह की हीनता-ग्रंथि है जिस कारण आप तारीफ़ों से थोड़ा पीछे हटते हैं? अगर कुछ ऐसा है तो इस बारे में भी बताएँ?
जी। बिल्कुल। हाँ। जी। जी हाँ, थोड़ा-बहुत अगर मैं कहूँ तो आत्मविश्वास की कमी तो मेरे अंदर है, लेकिन अ, अब ऐसा है कि वो इतना भी नहीं है कि मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊँ, कार्य अच्छा कर लेता हूँ इतना भी मुझे आत्मविश्वास की कमी नहीं है लेकिन थोड़ी-बहुत तो है अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बोलूँ और स्पष्ट तौर पर असत्य बताऊँ तो हाँ, मैं अभी भी पाता हूँ और मैं इस चीज़ को महसूस भी करता हूँ, अनुभव के आधार पर भी मैं बोलूँ तो मैं अपने आप पाता हूँ कि मेरे अंदर सच में आत्मविश्वास की तो बहुत कमी है और तारीफ़ को लेके जो चीज़ें मुझे अ, सामना करना पड़ता है वो कहीं न कहीं यही लगता है कि मैं, ये भी इसमें बात कहीं न कहीं सत्य है कि मैं शायद अपने आप को बहुत कम आँकता हूँ, चीज़ों के मामले में और हर बार ऐसा तो होता ही है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को चाहे वो अ, मैं इसको ग़लत तरीके से नहीं रख रहा हूँ लेकिन कई बार अगर ऐसा कह लीजिए अगर उदाहरण के तौर पर सामने वाला व्यक्ति उतना अ, नहीं है, मुझसे थोड़ा सा कम है अनुभव के आधार पर उस काम में जो काम में मेरा जो कह लीजिए कि मैंने जो हासिल किया है, जो अनुभव हासिल किया है उसका अनुभव थोड़ा कम है। तो भी मैं ऐसा है कि मैं हमेशा भी उसको भी जो है अपने से ऊपर ही आँकता हूँ। तो ये चीज़ मेरे साथ में बचपन से ही है और पता नहीं कि क्यों है, मैं हमेशा अपने आप को तो बहुत कम आँकता हूँ, आत्मविश्वास की भी कमी अ, बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। तो ये कारण भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि अ, जब तारीफ़ होती है तो मैं बड़ा ही असहन असहज जो है अपने आपको कर लेता हूँ। और जब कोई अच्छा करता है तो मैं दिल से उसकी तारीफ़ करता हूँ, मेरे साथ ये भी है मुझे कभी नहीं लगता कि वो घमंडी हो जाएगा या फिसल जाएगा, मुझे हमेशा लगता है कि सब बढ़िया कर रहे हैं। तो अपने लिए अपने त तौर पर विशेष तौर पर, मैं ख़ुद के लिए लेकिन ऐसा नहीं सोच पाता हूँ।
जी। जी। जी। जी बिल्कुल मेरा एक अंतिम प्रश्न है उसके बाद हम सुझावों की तरफ बढ़ेंगे। अ, क आप क्या आलोचनाओं में भी इसी तरह असहज हो जाते हो? आलोचना में आपकी प्रतिक्रिया रहती है इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएँ?
जी। जी नहीं, आलोचना तो मैं एकदम सकारात्मक दृष्टि से ले लेता हूँ और उसमें मुझे कोई ऐसी मतलब व्यवधान नहीं पड़ता है ना मैं बेचैन होता हूँ तनाव होता है। ख़ासकर ये तभी होता है जब मुझे अ, तारीफ मिलती है, तभी ज़्यादा असहज महसूस करता हूँ।
जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी स्थिति अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ अच्छे सुझाव दे सकूँ। मुझे सबसे पहले तो लगता है कि ये कहीं न कहीं ये कमजोरी ना होकर ये आपकी खूबी है कि आप खुद को अ, बहुत ज आप ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं और कभी खुद को आपने जैसा आपने कहा है अहम या फिर अहंकार, ऐसी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कहते हैं कि अत किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। उसी तरह मुझे लगता है कि तारीफ को अगर स्वीकार ना किया जाए सहजता के साथ तो वो भी अपने आप में एक नकारात्मक प्रतिक्रिया ही है। कहीं न कहीं तारीफ देने तारीफ करने वाला, इसे अपना अपमान भी समझ सकता है। तो आपको अपने नज़रिए में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है, जैसा आपने समझा कि आप जैसा आपने कहा कि आपकी तारीफें कहीं न कहीं आपको लग रहा था कि आपके टीम के दूसरे सदस्यों के साथ नाइंसाफी है या हो सकता है वो इसको गलत तरीके से ले रहे हैं, लेकिन आप इस बात को स आपको समझना पड़ेगा कि आपकी तारीफ करना उनका अपमान करना बिल्कुल नहीं है और जब आपकी कोई तारीफ करता है तो उस केस में उस स्थिति में ये अनिवार्य है आपके लिए कि आप भी एक सहज प्रतिक्रिया देकर उसके तारीफ का सही अभिवादन करें। आप इस इस प्रतिक्रिया को अ, इस अपनी प्रतिक्रिया दुरुस्त करने के लिए आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप कुछ सरल वाक्य या सरल अभिव्यक्तियाँ पहले से तैयार कर रखें जिसे हम टेम्पलेट्स कहते हैं। अगर आप उन्हें तैयार करके रखें, तो आपके लिए शायद हमें एक आप कह सकते हैं यांत्रिक रूप से ही सही मगर अपनी बात को रखना या फिर एक सहज अभिव्यक्ति अ, करना संभव हो जाएगा और वक़्त के साथ इसमें जो यांत्रिकता है, वो कम हो जाएगी चीज़ ये चीज़ें अपने आप में ही बहुत व्यवहारिक और स्वाभाविक लगेंगी लेकिन आप शुरुआत इस कदम से कह सकते हैं। साथ ही साथ कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर की क्षमताओं को भी पहचानना होगा और सिर्फ पहचानना ज़रूरी नहीं है। आपको उसको यथोचित अ, आपको उसको अ, जो सही उसका सही मूल्यांकन है या यूँ कहें जो सही सम्मान है, वो भी आपको देना चाहिए। अपने अपने आप को अगर आप सही सम्मान देंगे, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको उम, अ, तारीफों को स्वीकार करने में बहुत स आसानी होगी। साथ ही जैसा आपने कुछ शारीरिक परेशानी के बारे में कहा जब ये चीज़ें होती हैं तो उस स्थिति में जो आप छोटी-छोटी तकनीकें होती हैं, चाहे वो श्वास तकनीक हो या फिर गहरी साँसें लेना हो उसमें या फिर आप अ, कई बार थोड़ा सा खुद को समय देकर आप प्रतिक्रिया दें। ये चीज़ें आपको सहायता कर सकती है, तो मेरी तो यही सलाह है आपको। जी।
जी। जी। जी। जी। समझ रहा। जी। जी, बहुत अच्छी सलाह दी है आपने ये मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए।
जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।